Ừm, hiểu, thì đó, như công nhận đúng như bạn nói ha, lo cho mình phải luôn luôn tỉnh táo. Nhưng mà bạn ơi hồi nãy á mình cũng có nghe nói là bạn cũng có đọc sách á, thì hông biết là so cái việc mà đọc sách với lại lên mạng xã hội đi, thì nó nó nó nó mang lại cho bạn những cái làn gió nó m khác biệt như thế nào? Ừm.
Ừm. Đọc sách á, thì nó cho mình cái sự, gọi là, kêu bằng là, bình yên tâm hồn, a, tâm trạng mình nó nó không có bị, gọi là, ờ, chi phối, chia trí hay là không có bị nhũng nhiễu á. Mình vô một cuốn sách là mình vô đúng cái cái khung cảnh, cái bối cảnh, cái nhân vật, cái cái cái câu chuyện, cái thế giới của cuốn sách, nó dẫn dắt mình đi rất xa. Đó, nhiều khi mình tưởng tượng theo nó, rồi mình tưởng tượng hơn nó. Còn đi lên mạng xã hội nhiều khi là nó hổ lốn, bạn biết hông? Mình phải, à, nhiều khi coi là này hổng được, cái đi ra coi cái khác, đi tìm cái khác này kia. Đó, thì cái đó nên là cái đọc sách tui thấy nó tinh khiết hơn đó, nó trong lành hơn đó.
Ừm. Ừm! Ồ. Đúng rồi. <laughs> Ừm. Ưm. Ừm. Đồng ý, có nghĩa là so với những người mà họ chưa có một cái, ưm, cái sự tỉnh táo khi mà bước lên mạng xã hội mà không không thể nào mà chọn lọc ra những cái nội dung đúng đắn đi, thì cái việc đọc sách nó sẽ đơn giản hơn, nó sẽ là một cái con đường, gọi là, nó trải đầy hoa hồng, đúng hông bạn? Kiểu như nó, một cái cốt truyện đó mình sẽ đi theo nó thôi, chứ hông phải là nó rất là một cái thế giới phức tạp, ờ, gọi là, gọi là, hỗn hỗn gọi là sao ta, hổ hổ lốn, đúng hông bạn? Chi trên mạng xã hội. Ừm.
Ừm. Ừm. Ờ. Đúng, đúng, nó đơn giản hơn đó, à, có nghĩa là bạn, à, mờ mở cuốn sách ra để bà lên vô một cái con cái ngõ phố, cái con đường đơn giản, à, còn bạn mở một cái mạng xã hội ra giống như bạn đi vô một cái con đường mà nó này kia là khúc là đá, khúc là sông, khúc là, ờ, chỏm, rồi khúc, ờ, ổ gà, ổ voi. Đó, đại khái là nó nhiều thứ để lựa chọn thì bạn phải lựa cái cái chỗ nào tránh ổ voi bạn đi. Còn cái cuốn sách đó, bạn phải lựa từ đầu chứ còn, ơ, tui mở cuốn sách độc hại là nó độc hại từ đầu luôn rồi, đúng hông? Đó, lựa cuốn sách nào, a, theo đúng cái ý của mình cái đã rồi vô đó là t thả lỏng t tâm hồn mình theo cái thế giới đó. Ừm.
Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ôi cha, cũng căng ha! <chuckles> Vậy tính Ừm. Hiểu. Nói chung là cái việc đọc sách là nó sẽ hiệu quả nếu mà bạn từ đầu bạn chọn cái đọc sách đúng, thì thì thì mình đi một cái con đường nó sẽ thoải mái dễ dàng, nhưng mà nếu mà từ đầu cuốn sách nó đã không có hợp lý rồi thì nó lại còn nguy hiểm hơn cả mạng xã hội, đúng hông bạn? Cũng khó nha. <chuckles>
Ừm. Đó. Đó. Thì quan trọng là cái gì? Tự chủ. Đó, mình phải tự giác ý thức được, mình muốn gì, mình cần cái gì, mình đừng có thả lỏng mình tể tự do cho ai muốn bỏ cái gì vô mình cũng nhận hết. Mình đã căng thẳng rồi mà người ta bỏ rác vô mình cũng nhận nữa thì nó b nó banh, ừm.
Ừm, đúng rồi, sự tỉnh táo. Ừm. Ừm, đồng ý. <chuckles> Đúng rồi, h phải luôn luôn tỉnh táo ha, thật sự hôm nay rất là vui khi mà cơ hội ngồi đây nói chuyện với bạn về cái vấn đề là xử lý stress và kiệt sức đó. Mình cảm ơn những chia sẻ vô cùng ý nghĩa của bạn nha. <chuckles> Ô kê.
Ừm. Ờ, mình rất là vui được chia sẻ với bạn đó, cảm ơn bạn nè. Bye bye!
Ô kê. Bye bye!

Hay nha! Có nghĩa là, kiểu như, mình mình không thể nào mình đi ra khỏi cái chỗ mà mình đang làm được, thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp rất là nhanh, rất là tiện, rất là lợi luôn, đó chính là hít thở, hít thở sâu, đúng hông bạn? À, thế thì hông biết là
Ừm. Yeah, yeah. Giống như mình rời chỗ thì mình đi bằng cái, ơ, thực thể, bằng cái, ơ, vật chất, ờ, ờ, thể chất của mình, còn cái này mình rời bằng cái tâm trạng, bằng cái trí óc thôi, yeah.
Ừm. Ừm, ồ, hợp lý. Nhưng mà hông biết nha, là trong cái quá trình hít thở của bạn á thì bạn hít thở như thế nào thì để mà mình cho cái đầu óc của mình nó thoải mái ha? Hay hít thở như bình thường là được rồi? Ừm.
À. Tui học cái phương pháp á, người ta chỉ đó, đó nghĩa là hít thiệt là sâu hết sức bình sinh mình hít được tới nhiêu là hết vô vậy đó, hít nhiều một một cái hơi dài là mấy giây vậy đó ha, cái hít vô. Đ á, cái bắt đầu mình ém cái hơi mình giữ lại một chút xíu, mình thở ra thiệt là chậm, chứ là mình ráng mình giữ thiệt là chậm như vậy để mình cố ý, mình đang tập trung vô hơi thở mà. Cũng giống như là bạn, à, bơi vậy đó, thì bạn phải hít vô là rồi ém, bạn thở ra từ từ vậy đó, mình cũng thở ra từ từ. Trong lúc mình thở ra từ từ vậy đó, là 1 giây đó mình thở thiệt là ít, ít, ít, nhín, nhín, nhín, nhín, nhín, nhín, nhín vậy nè, thì khi mình thở đó thì mình tưởng tượng là cái hơi thở của mình đó, cái cái không khí đó, nó đi từ não, nó đi xuống mặt, nó đi xuống cằm, nó đi xuống cổ, nó đi xuống ngực, nó đi đi xuống bụng vậy đó. Cái mình cứ tưởng tượng cái hơi thở nó đang đi ra từ từ, có nghĩa là mình đang tưởng tượng giống như mình đang xả cái stress mình ra từ từ. Stress tui từ trong đầu tui thả ra nè, tui thả tới cơ mặt tui nè, tui thả tới cơ cổ tui nè, đó, đó, tui thả từ từ, tui thả, tui đi xuống tận gót chân, tới ngón chân của tui luôn. Là mình tự mình tạo cái tâm lý là, đó, tui dồn hết cái stress đi từ trên đầu xuống dưới ngót chân, tui đẩy nó ra hết rồi đó, kiểu vậy, rất là chậm thôi.
Ồ! Ừm. Ừm. Hợp lý! Ồ! Ừm, hay nha! Ừm. Ừm. À. À, là có nghĩa là bạn sẽ tập trung vào hơi thở của mình, đúng hông? Để mà, kiểu như, trong đầu của mình sẽ không còn nghĩ đến cái chuyện căng thẳng hay là, à, những cái chuyện khiến cho mình gọi là lo toan nữa mà lúc đó mình chỉ tập trung vào hơi thở thôi, đầu óc của mình nó sẽ, gọi là, thoải mái. Ừm, hợp lý nha, rất là hay nha.
Ừm, ừm. Đó. Đó, mà làm thiệt là chậm, ừm, ờ, chậm như vậy để làm chi? Để mình cảm nhận, mình cảm nhận là đây, mình đang đẩy nó đi từ đây, từ đây đi đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đẩy ra tới tận cùng mà thôi, đó.
Ừm. <laughs> Ừm, hiểu, nói chung là mình sẽ tập trung hoàn toàn vào hơi thở luôn, chứ không cho cái đầu óc của mình suy nghĩ cái gì hết, thì thì lúc đó là sau khi mà mình sau cái hít thở đó, thì cái đầu óc của mình nó sẽ thoải mái và có thể là làm việc một cách hiệu quả hơn, đúng hông bạn?
Đúng. Ờ, nó như nó hồi phục á bạn, chẳng qua chả là bạn đang căng mà, bạn làm cái nâu nó lỏng le luôn là tức là nó giãn cho ra cất ơ, gọi là, thư giãn tối đa có thể. Sau khi hít thở vậy mấy nhịp ha, khoảng chừng mấy phút đó, rồi, giống như là, mình r a, tâm trạng mình lại hồi hồi phục lại nó trở lại về con số 0, đi lại từ đầu 1, 2, 3, 4, 5 đó, giống như mình đang ở cái mức 10, mệt mỏi, mình tụt xuống mức zero để mình đi lại, đó, thì mình cảm thấy, giống như là, tui mới mẻ, tui tươi mới lại từ đầu, đó, tui nhẹ tênh.
Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. Ồ! Hay quá! Rất đơn giản.